Allora, ho smesso perché uhm, allora, è un po' complicato la risposto. Prima i tutto perché, e ere è è uno sport solitario. È vero che c'è il gruppo è vero che c'è il gruppo, però in realtà poi si gioca da so
Okay. <chuckles> Oka Sì, questo è vero. Ah, beh, sì, ehm, però è individuale ovviamente, no, perché la vasca te la fai la da sola. Eh.
Soprattutto quando poi soprattutto quando perché all'inizio st stai sempre insieme, perché fai una vasca, ti s ti fermi, stai insieme, parli, ecce Quando inizi a diventare bravo, tipo per per riscaldarti devi fare 4 chilometri, ehm, e 4 chilome li fai da solo, cioè, li fai da solo con la tu con tua te
Sì, sì, sì. Okay. Sì. Okay. Mh-mh. Mh. E quan tempo ci vuole per fare 4 chilometri?